Ähm, ja, also, ich meine, klar, ich glaube, niemand kann sich auf Arbeit so zeigen, wer er auch wirklich privat ist. Das, glaube ich, funktioniert nicht, ne? Da muss man noch so 'n bisschen Distanz wahren und diesen Abstand zu meinem Arbeitgeber und auch zu diesem Umfeld dort, m also, das den möchte ich auch gar nicht aufgeben, ne? So, man muss ja auch bisschen professionell bleiben, sage ich mal, ne? Ähm
Ja? Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das ist richtig. Ja. Ja. Hm, genau, genau. Denn sonst gibt's viele Problem
aber ganz früher, ne, also, noch vor meinen Kindern, war mein absolutes Stressritual natürlich die Zigarette. <chuckles> Also, wenn's nervig wurde oder irgendwas schwierig wurde, dann noch mal ab in die Raucherkabine. Die Dinger gab's ja noch damals in den Firmen, ne? Mhm.
Aha. Ja. Ja, ja. <laughs> Ja, ja. Ne? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sicher. Ja, dann natürlich, das das hilft auch. Und eine Tasse Kaffee, dann, ah, geht schon wieder geht schon wieder, ne? Ganz klar. Na ja na ja. Ja, und und und und dann heutzutage, was machst du, wenn du von zu Hause aus, äh, ar arbeitest und dann wird's stressig? Was machst 'n da? Kniebeugen. <laughs> Ja. Ja, ja.
Genau. Ja, genau. Mhm. Ja. Weil so <laughs> Ja, ja. Ich bin zum Glück nicht in die Schiene gerutscht, dass ich dann Schokolade als Ersatz nehme für die Zigarette. Also, da bin ich echt dankbar drum. Äh, das brauche ich nicht. Zum Stressabbau brauche ich tatsächlich keine Süßigkeiten. Ähm, also so klar, ne, während der Arbeit kann man's nicht machen, aber für mich auch 'n guter Stressabbau, das natürlich nach der Arbeit, ist immer, äh, Sport.
Ja. Ja. Aha. Ja, ja. Ja. Ja. Aha. Gut, gut. Mhm. Ja. Ja. Aha. Ja, sicher, das was ja, der Körper der Stress vom Körper ja, der geht weg und dann kann man sich auch schon 'n bisschen bisschen beruhigen, ne? Ist besser als in Wand den Kopf gegen die Wand klatschen, ne? Das <chuckles> das das, äh, mindert auch den Stress, aber ist nicht sehr gesund, ja. Mhm. Ja, ja. Na, ja, gut. Na ja, gut. Es gibt alle möglichen Dinge. Und ich meine, ist dir schon mal aufgefallen so hier in letzter Zeit, es scheint, als ob viele Leute so 'n bisschen depressiv sind, ah, auch wenn du so ins Geschäft gehst oder um dich rum, ist hier aufgefallen oder bin ich das?
Das Am liebsten draußen. Mhm. Genau, richtig, ja ja. <laughs> Richtig, das wäre gut. <laughs> Ja, richtig, und kann gefährlich enden. Mhm. Mhm. Ja, weißt du was?

Ja, aber das macht ja dann auch keinen Spaß, du hast ja gerade gesagt, diese Bedingung, ein gutes Kollegium also, dass man nette Leute so 'n cooles Team hat, ne?
Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Das müssten wir eigentlich auf auf's Resümee schreiben, meinst du? Ja. Ah: „Please please consider me but only if your people are smart and, äh, worth knowing.“ <laughs> Ja. Ja, ja.
Ja, richtig, als Bedingungen. <chuckles> Ja. Nein. vorher. Smart ja, genau. <chuckles> Genau, genau, genau. Mhm.
D das das wär das müsste ich mal machen, nur so nur nur um den Hammer reinhauen. Das ja? Mhm.
.Im Grunde genommen also, man sagt ja immer, man selber muss sich bewerben, aber im Grunde genommen will doch der Chef was von mir. Also, der will doch meine Arbeit, der will doch meine Arbeitsleistung, ne?
Mhm. Ja. Ja, ja, ja, ja sicher. Na, ich glaube, das ist hm. Das irgendwie das Interview dafür, dass sich beide kennenlernen, weißt du? Und dementsprechend kann man sich auch entscheiden, ja, ähm, wenn du irgendwo reinkommst und dachtest, das wäre der super Job und dann kommst du rein und und sprichst mit den Personen und dann krieg wirst du irgendwie, äh, mulmig im Bauch, denn du fühlst dich nicht wohl
Können sie auch die Bedingungen stellen. <chuckles> Ja. Klar. Mhm. Ja. Genau, da merkt man schon was. Mhm.
Ja, ja, ne? Ich meine, es ist nicht nur 'n Interview, dass die dich fragen, äh, dies und das und jenes. Ähm, ist natürlich einfacher für die, wenn sie sich dementsprechend hinstellen und sagen: „Ja, ich bin hier in charge.“ Und dann denkst du: „Ach um Gottchen, ich muss mich hier benehmen“, ne? Aber am besten ist es, wenn's von beiden Seiten wenn man gut auskommt, ne? Ganz klar.
Hm Ja. Ja, ja. Genau. Ja. Richtig, ja, ganz genau. Mhm. Mhm.
Mhm. Ja, so ja. Na ja, es ist ein Für und Wider. Ein Für und Wider.
Mhm. Richtig. Gibt es das irgendwie was Bestimmtes, so Rituale oder so, das die du machst, wenn du so 'n besonders stressigen oder anstrengenden, schwierigen Tag hattest?
Hä? Aha. Aha. Mhm. Hm, wie, wenn ich noch auf der Arbeit bin oder wenn ich nach Hause komme? Oder wenn ich von zu Hause arbeite?
Ne, wenn du noch auf der Arbeit bist und du merkst also Stresspegel ist schon echt enorm hoch und und du merk guckst auf die Uhr und denkst dir: „Oh, es sind erst 1 1/2 Stunden vergangen von den 8, die ich hier bleiben muss.”
Aha. Aha. Mhm. Mhm. Ja? Mhm. Aha. Na ja, du, dann dann dann bringe ich meine Gedanken irgendwo anders hin oder konzentriere mich auf die Arbeit, oder, ähm, ich denke mir auch manchmal, äh manchmal wäre es so so stressig mit Leuten, denen du arbeitest. Da sitzt du dich äh, nimmst du mal, im Gedanken einen Schritt zurück und sich die Leute angucken und 'ne Idee, warum die so reagieren und was los ist und es gibt auch Situationen, wenn ich da reingehe oder reingegangen bin, da denke ich dann: „Okay, Showtime.“ Ja? Dann kriegen die, diese Person, die da arbeitet mit, aber nicht mich. Es gibt viele Leute, mit denen habe ich oft gearbeitet, aber die kennen mich persönlich nicht. Die kennen nur die Person, mit der 'n sie arbeiten. Ja, ja. Genau. Du auch, oder nicht? Ich würde sagen, ja.
Mhm. Ja. Ja. Okay, mhm. Mhm, okay. So 'ne Maske bisschen aufsetzen. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja, ja, so 'ne Maske aufsetzen. Mhm, mhm. Mhm.